Aku dulu juga sempet suka loh sama Taylor Swift waktu masih SMP. SMP aku suka Taylor Swift, cuman waktu itu, ada kayak kalau Kakak tahu lagu The Way-nya Ariane Grande yang featuring McMiller, <clicks tongue> itu, aku nggak tahu kenapa, kayak kayak langsung nembus ke jantung aku, kayak "Wah, ini lagunya bagus banget, siapa yang nyanyi?" gitu. Terus kayak Ariana Grande kan kayak punya, eee, ciri khas cengkok-cengkok gitu kan, Kak. Nah, aku suka itunya, ya suka itunya, teknik dia nyanyi itu beda dari artis yang lain. Itu yang bikin aku suka. Iya.
Taylor Swift. Mhm. Mhm. Iya iya betul,. Iya betul. Benar benar banget, Ariana Grande itu memang, eee dia kan bisa ini juga ya, bisa impersonate juga ya. Bagus banget banget, orang-orang dengan suara itu.
Mhm, dia bisa impersonate banyak orang, Celine Dion pun dia bisa, gitu.
bisa dia.
Keren pokoknya.
Nah itu mhm mhm. Nah ini lanjut nih Kak, biasanya nih, eee, Kakak tuh sebelum Spotify, sebelum yang lain itu di kalau Kakak tuh nonton, eh sorry, maaf ma maksud aku Kakak tuh kalau dengar-dengar lagu di luar Spotify itu di mana, apakah di YouTube lah atau apa. Atau mhm. Iya, selain Spotify, mhm.
Oh. Selain Spotify kah atau gimana? Selain Spotify aku di YouTube. <chuckles> Di YouTube tapi bukan YouTube Music, YouTube biasa. Soalnya
Oh di YouTube aja ya? Mhm. Oh, Youtube biasa aja? Hmm hmm.
Mhm, sambil ngelihat ini kan, music videonya misalnya, sambil nostalgia gitu. Aku suka banget ini soalnya, me-rewatch, apa, melihat ulang video music, music video lama, apalagi kalau ke lagu Korea itu kan banyak banget musik videonya, yang playful yang gimana konsep yang manapun dicari pasti ada, gitu kan. Aku suka banget sih ngelihat ulang ngelihat ulang music video music video lama, gitu biasanya. Cuman kalau untuk, eee, ngedengerin biasa, aku udah pasti Spotify udah pasti Spotify. Tapi sebelum Spotify aku sempet YouTube Music.
Mhm, mhm mhm. Musik-musik. Iya. Iya. Mhm. Spotify. Lah kalau bua eee, heeh, sebelum footage